คือตอนไปตอนแรกอะค่ะ ก็รู้สึกว่า อุ๊ย แบบต้องกินแต่ปลากับไก่ กินไก่จนรู้สึกว่าปีกจะงอก อย่างงี้เลยค่ะ แล้วก็ อื้อฮือ อดทนมาก จนบังเอิญ โชคดีมากเลยค่ะ ได้มีบินมาแถวแบบอินโด หรือว่ามาเล อะไรอย่างเงี้ย ก็รู้สึกว่า เฮ้ย เขามีร้านหมูกระทะอะ ร้านหมู ปิ้งย่าง อะไรอย่างเงี้ย ก็เลยรู้สึกว่าทุกไฟลต์ที่ได้ออกมาจากแบบ เออ ซาอุ แล้วได้มาไฟลต์ รู้สึกว่าเป็นสวรรค์มาก แบบ โอ้โฮ ได้กินแล้ว อะไรอย่างเงี้ย แบบทุกไฟลต์ที่มีมาบินแถวเนี้ย ก็จะรู้สึกว่า เฮ้ย ดีจังเลย แล้วคนอื่นน่ะค่ะ แบบเพื่อน ๆ อะ เขาก็จะมีญาติมารอ เพราะว่ามันใกล้ ใช่ไหมคะ อย่างมาเล อย่างเงี้ย เขาก็จะมีญาติมาแบบว่ามีเพื่อนมีญาติมา แล้วเขาก็จะฝากเอาอาหารแบบว่าที่มันเป็นแบบหมูอะค่ะ เอามากินได้ อะไรอย่างเงี้ย แบบพวกแบบมาม่าหมูสับ อะไรอย่างงี้ ก็เลยรู้สึกว่าแบบ เอ๊ย โชคดี แต่เผอิญเราอะค่ะไม่มีญาติมาหา ก็อาศัย เพื่อ ญาติของเพื่อนเนี่ยแหละค่ะที่แบบเขาจะแบบ เออ มีอะไรมาแบ่งบ้าง ไปขอเขา <chuckles> น่าสงสารไหมคะ?
อืม อ๋อ ค่ะ ค่ะ ค่ะ อา อืม อืม ค่ะ ค่ะ อ๋อ น่าเอ็นดูมากเลยอะฟังอย่างงี้แล้ว แต่อย่างน้อย ๆ ก็คลายความคิดถึงบ้านไปได้บ้างเหมือนกันอะนะคะ แล้วพอเราไปชิมอาหารที่ ที่ประเทศอื่น ๆ แล้ว เหมือนที่มาเลเซีย หรือที่อะไรนะ อินโด ที่น้องบอกเมื่อสักครู่นี้ค่ะ เอ่อ ให้ความรู้สึกรสชาติเนี่ยมันคล้าย ๆ กันกับบ้านเราไหม?
ค่ะ คือในวันนั้นน่ะ พูดจริง ๆ นะคะ เราไม่ได้คำนึงถึงรสชาติแล้วอะค่ะ มันเหมือนแบบว่า แก <chuckles> มันเหมือน โอ้โฮ หมูก็คือสวรรค์เลย อย่างเงี้ย แบบพอเจอหมูก็ใส่ยับ อย่างเงี้ยค่ะ ก็เลยแบบว่ากินอย่างแบบตะกละตะกราม พูดเลย แบบรู้สึกแบบ โอ้โฮ โชคดีเนาะที่มีประเทศ แบบว่าเราได้มาในโซนบ้านเรา อะไรอย่างเงี้ยค่ะ แต่แบบ อา พอหมดถึงเรื่องอาหารปุ๊บอะค่ะ มันก็จะเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่รู้สึกว่า เออ พออยู่นู่นแล้วก็คิดถึงบ้านเนาะ เพราะเป็นเรื่องการแต่งตัวค่ะ เพราะว่าเราอยู่บ้านเรามันอิสระ ใช่เปล่าคะ แบบเราอยากจะใส่อะไรก็ใส่ได้ แต่อยู่ที่นู่นน่ะมันไม่ได้ค่ะ ที่แบบว่าเราต้องใส่เป็นแบบ Abaya คลุมชุดอีกทีหนึ่ง
<chuckles> อือฮึ ค่ะ อืม อืม ค่ะ อะฮะ อ๋อ ทำไมเอ่ย? อา อา ใช่ อ อ อธิบายเพิ่มเติมคำว่า Abaya นิดหนึ่งค่ะ